آه، بس برضه ساعة كتير يعني، إيه اللي كان م يعني إيه اللي خلاك إنك تنصت كده لساعة، يعني آمم، آآ، أنت شايف إن ساعة مثلًا مدة طويلة شوية يعني ما ملِتش؟ ما إمم.
ي هاقول لك. هاوصف لك ال هاوصف لك الأجواء أو هاحاول يعني أشرحها لك كده واسرح معايا بخ بال بالخيال يعني. آآ، أنت قاعد في مكان، طبعًا ال القلعة أنت قاعد فوق آآ، في آآ، جو رائع، الجو أصلًا الجو نفسه كان خريفي، في هوا حلو جدًا، وال والمسرح بسيط مش كبير أوي بس هو مسرح برضو آآ، عليه كل الوفود ديّة والكلام ده كلّه، و آآ، الإضاءات بت بتاعة القلعة بقى على الأبراج بتاعة القلعة والكلام ده كلّه، وفوق الأبراج دي اللي هو ال السور بتاع القلعة في ناس اللي هم آآ، اللي هم بتاع التنورة المولويين، واقفين فوق السور وبيدوروا في على كل سور حواليك، وتحت بقى إحنا قاعدين والمسرح بقى شغّال، والدخلة الموسيقية الدخلة الأوبريت نفسه عبارة عن إنشاد بدون موسيقى الأوّل، وبعد كده الموسيقى آه، والأضواء بقى أحمر وأخضر ومش عارف إيه، اللي هي بتبقى ظاهرة من الأرض، كده.
إمم. إمم. حلو. إمم. جميل. أها. دي أجواء حلوة أوي. آه، يعني يعني امتزاج ثقافات و ويعني وثقافات كتيرة موجودة وحتّى فكرة التنّورة، يعني أنت ذكرت فكرة التنّورة كمان كانت موجودة. آمم، آمم، يعني المهرجان ما كانش فكرة مهرجان عادي أو مهرجان مثلًا مرتبط بثقافة أو حاجة أو حدث معيّن، ده هو مهرجان يعني شامل ثقافات كتيرة يعني، حلو أوي.
آه. موجودة. آه. ثقافات كتير، ومجتمعين على آآ، آآ، أ اج اللي هي كلمة واحدة، اللي هي كلمة السلام. آآ، في بقى وفد من الوفود أثناء ال ال ب ب في بداية الأوبريت لقيته بيعدي من جنبك، إحنا في المسرح قاعدين على الكراسي بتاع المسرح، بيعدي من جنبك في ال في الطرقة بتاعة ال المسرح ديّة، وابتدى يطلع على ال الstage أو على خشبة المسرح نفسها، فكان الموضوع أنت متفاعل معاهم فعلًا. وناس قد إيه لطيفة ومحترمة، وكان في بقى أطفال كده جايين من ناحية ال الشيشان ديّة ومش عارف إيه، وجايين من ضمن الم ال المسابقة ديّة. <tsk> فالموضوع فعلًا آه، فالموضوع فعلًا وصوت بقى الأطفال لمّا بيبتدوا يبقى في الكُورال في الخلفيّة لأ، الموضوع فعلًا كان ممتع جدًا.
إمم. إمم. إمم. آه، ياه! ط جايين من بعيد أوي. إمم، إمم.